Ako, no more on positive talaga ako noh. hindi ko kasi masyadong iniisip yung mga negatibo kasi kapag nagpalamon ako dun sa negatibong bagay na yun lalamunin talaga ako nun, mas lalo akong panghihinaan ng loob. Kaya ang ginagawa ko lang noh kapagka halimbawa nag-fail ako sa isang sa isang bagay susubok ako ulit kumbaga sabi nila kapag nadapa ka 'di ba matuto kang bumangon ulit, at tsaka mag-move forward ka lang ganyan kahit gaano kahirap ang buhay 'wag kang susuko huwag kang titigil. Kasi, ah, yung mga bagay na 'yan akala mo lang 'di ba akala mo lang diyan ka na matatapos pero ang tutuusin, ah, pagsubok lang talaga sa'yo 'yan ng nasa itaas 'di ba, kumbaga tine-test ka lang niya kung hanggang saan mo kakayanin ganon.
Oo. Oo. Tama. Tama ka diyan. Mm, okey. Yes, totoo, mm. Yes. Totoo. Oo. Diyan ka matututo talaga, mm. Yes. Totoo, totoo sabi nga nila, eh, hindi ibibigay 'yan sa'yo ng Panginoon yang pagsubok na 'yan, kung alam niyang hindi niya kakayanin kaya ibig sabihin tayo yung mga greatest soldier niya kumbaga. Sang-ayon ako dun alam mo minsan mag-fai-failed talaga tayo, pero yung failure na yun dun tayo matututo 'di ba dun tayo matututo. Kasi sabi nga nila ang best teacher ay yung experience, kaya sa prosesong 'yan diyan tayo talaga matututo mag fai-fail, pero syempre at the end of the day huwag mong lamunin yung sarili mo na eto talo na naman ako hindi ganon, tumayo ka harapin mo ulit at maging matapang ka. At, sabi nga nila mas okey din na may mga nakapaligid sa'yo kasi syempre in positive way kasi, kasama diyan yung mental health mo, emotional and physical talaga yung mga gan'tong sitwasyon lalo na't 'pag nangangarap ka. Syempre kapag may pangarap dapat di ba may gawa din 'di puro salita, mm, kaya alam mo salamat salamat kasi, oh, inaantok na talaga ako pero siyempre minsan alam mo yun masarap din may nakakakuwentuhan ka lalo na sa mga gan'to, sa mga gan'tong usapan.
Mm. <smacks lips> Kung hindi mo kakayanin 'di ba? Mm, <smacks lips> tama. Mm, tama. Tama. Mm, mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Ay, oo. Mm. May gawa rin talaga, mm. Ayun. <chuckles> Tama naman, mm.